Ну, ты знаешь, если честно сказать, что с плохим как-то легче. Как-то вот <laughs> плохое легче удается донести, <laughs> чем хорошее, э.
Да. <chuckles> Т то есть ты находишь всё-таки, э, какие-то слова для того, чтобы О, вот видишь как! <chuckles>
Плохие слова нахожу, да. Ну, <laughs> не то, что прям плохие, <laughs> но <laughs> когда хочу, м, ну, бывает иногда я хочу ругаться. Ну, <chuckles> не в смысле вот плохими словами, ну, ругаться там: детей, например, ругать, да, или мужу там какой-нибудь выговор с сделать. Но тут вот у меня, в общем-то, меня понимают хорошо, всё, что я хочу выразить. Э, вот.
То есть твои эмоции, они видны на лице, да, правильно я понимаю? <chuckles>
Ну, они на ви и на лице видны, и, в общем-то, мне кажется, и словами, м, я хорошо доношу это вот, э, да, что-то такое негативное, плохое, да. Ай.
Поняла тебя. Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, вот если твой партнер, которому ты хочешь выразить какие-то приятные эмоции, да, вот, а, на том языке, на котором он говорит, вот, может быть, взять у него тренинг?
Мгм. А, прямо так и попросить? Э, или или ш Ага.
Да, так и сказать: "Ты знаешь, я тебя очень люблю и ценю, и мне очень важно, чтобы я умела красиво это выражать".
Мгм. Ну, может быть, кстати, да, да.
Как ты думаешь? А еще можно